Здравствуйте.
Здравствуйте. Слушайте, э, у меня вот такой вопрос. Вы замечали вообще, что, а, на многие, знаете, такие простые блюда в кафе, а, завышают цены?
Да, замечала замечала очень часто.
Или вообще завышают цены? Мгм. Да, и вот как вы думаете, зачем они это делают?
А, но мне кажется, что на простых блюдах они могут больше заработать, э. Ну, например, простое блюдо- там же и ингредиентов вроде как поменьше, а, там его несложно готовить, и на нём можно, ну, грубо говоря, у них есть вариант: есть сложные блюда, более дорогостоящие какие-то, на для ассортимента они их держат, но они не так часто готовятся, например, у них. А на простых, мне кажется, простые блюда- их чаще берут, потому как люди не все же такие, знаете, изысканно как-то что-то выбирают.
Мгм. Да. Понимаю, да. Ну да, в принципе, э, особенно в кафе, если так посмотреть. Мгм.
И они Да, да, я думаю, что так. А вы что думаете?
Я с вами соглашусь, я бы, наверное, добавил, знаете, то, что это даже, возможно, какая-то часть стратегии. К примеру, а, это компенсирует убыток, а, от от более дорогих там, э, а, и блюд, да, или просто там у увеличивает прибыль, получается. Я бы так сказал. А иногда просто жадные, я вот тоже так выражусь. <laughs> Уже де иногда по-другому не выразишься. Мгм.
Да, да, да, кстати. <chuckles> Ой, я э, не знаю, не знаю, мне кажется, что вообще бизнес вот такой, именно рестораны, вот это, кафе, мне кажется, настолько всё сложно. Я так не говорю, конечно, что они, э, ну, не думаю, что они там какие-то жадные, но у них затрат там, конечно, очень много и очень сложно всё вот это держать, весь этот бизнес. Но иногда, да, я понимаю, что какое-то, ну вот, блюдо, ну как будто бы завышена прям цена. Ну знаете, вот я не готова за неё столько платить. Это не то чтобы
Мгм. Ну да. Мгм. Понимаю. Бывает. Мгм, знаете.
не то чтобы что-то какое-то невероятное, например, и несложное, чтобы такой э, такую стоимость иметь. Вот это меня как-то поражает.
Не говорите. Я бы, знаете, тоже пример привёл. Я помню, а, я имею в виду, находил такие кафе, или там рестораны, в которых цены, а, были намного ниже, чем в других местах. И я всегда задавался вопросом: "А как? А почему?" Да, то есть мне интересно всегда было, то есть, а, м, как бы цена не была там, знаете, чтобы вот сильно занижена, чтобы сказать: "Это невозможно", она казалась разумной, но и при этом это было странно, что как бы цена какая-то, знаете, разумная я говорю, вот, имеет смысл. Мгм.
Ага. Как они так умудряются, да? Ну да, да, да, да. Я встречала, да, такие кафе. Й й я не знаю к к как они вот выбирают, что они такой ценник будут ставить. И зачастую сложно, на самом деле, знаете, найти, чтобы кафе было, допустим, и цена какая-то, да, но даже, знаете, иногда бывает, м, ты готов заплатить за какое-то блюдо, если ты 100 % будешь уверен, что оно будет вкусным, оно действительно будет там
Да. Естественно. Мгм. Ой, это очень важный момент, слушайте, в вкус, э. Иногда платишь такие огромные деньги, и потом получаешь а, м, бог знает что, и, как говорится, и без денег остался, и невкусно, да, минус-минус.
Да и зачем ты вообще сходил? Да, да, да. Но я бы, знаете, ещё какой аргумент сюда привела, если мы берём про простые блюда, ну, что они вот завышают тоже ценник. Ну как, почему нам кажется, да, что они завышают? Ну, потому как, например, ну, не знаю там, ну, что-то такое простое, да, там макароны с чем-то, ты и дома можешь их приготовить, и, ну, это не так там затратно, это не так сложно, например, и ты не понимаешь, почему за такое блюдо такая цена, потому как, ну, знаете, а сложно сформулировать почему-то, ну, вот именно я иду в ресторан есть или в кафе, я хочу съесть что-то исключительное, я не хочу есть то, что дома у меня, м, присутствует.
Мгм. Да. Мгм. Да, бывает. Ну, мгм. Понимаю, да, м, о чём вы. Мне кажется, здесь очень, знаете, много, а, а, связано с психологией, и вообще, в бизнесе-то, а, ты должен прекрасно как владелец, да, то есть, и тому подобное, должен прекрасно понимать, как рабоч работают человеческая такая психология. Знаете, вот, к примеру, людям знакомо, а, название простого блюда, да, и оно кажется там, м, к примеру, каким-то безопасным выбором, да. А, например, вот если ты не знаешь это блюдо, то, а, что заказать, да, там, найти его? А. <blows air> Ну, это всегда, знаете, на какой-то случай, да, когда вот прям хочется там поэкспериментировать, или тебе вот прям нравится. Мгм.
М Да, да. Да, да. Ну да, да. Если ты пришёл, в принципе, просто поесть, да, а, то тут уже по-другому
Да, видите, то есть очень важно понимать, а, психологию, и, мне кажется, иногда даже людям нравится, знаете, что там в высокие цены, то есть они чувствуют, что, а, по крайней мере, вот всё что-то хорошее будет, да, или там, не знаю.
складывается. Ну да, да, да, мне кажется, иногда специально завышают заведения, а, таким образом какой-то рейтинг, имидж, да, да. Ну, а как вы думаете, может ли в этом случае, например, качество или атмосфера кафе оправдать такие цены? Про качество, наверное, да, а вот атмосфера?
Кому как, мгм. Какой-то имидж, я бы сказал. Да. Мгм. Да. А, хороший вопрос. Знаете, э, есть же кафе, к примеру, а, какие-то, предположим, с какой-то тематикой, да, или тому подобное. Есть там бесплатный Wi-Fi, вежливый персонал, а, предположим, а может быть, не всё хорошее, мгм.
Либо, например, официанты определённым образом, а, одеты. Часто такое, знаете, используется, а, девушки в сексуальных нарядах- это почему-то зачастую. Кстати, дискриминация. Вот девушки в красивых нарядах есть, а мужчины? Вот не встречала кафе, где красиво Тут не встречала, честно, вот чтобы в в кафе были одни мужчины и они были тоже, там, я не знаю, а, с голым торсом, <laughs> с накачанным прессом. Что за дискриминация вот это вот, кстати?
Предположим, да-да. Мгм. <laughs> Не видели? <laughs> Мгм. Да. <chuckles> Ну да, да. У уверен, есть, но, конечно, поменьше. Просто, вот знаете, аудитория, опять же, это человеческое, как бы, мышление и знание своей аудитории. Понятно, что женщины, к сожалению, даже даже не сказал: "К сожалению", это уже, как бы, решать женщинам, а, да, то есть, но они меньше интересуются таким. То есть, э, м, мужчины, да, то есть чаще ходят, а, поэтому как бы
Очень поменьше. Неправда, неправда, не соглашусь с вами нет, не соглашусь.
Да. То есть вы думаете, если было бы или б э, как как вот?
Я бы ходила с удовольствием. Я вообще люблю, вот, собираться с подружками, мы любим на бранч, например, собираться куда-то пойти. И нам важно пойти именно в то место, где будет атмосфера.
Мгм. Да, мгм. Где будут мужчины, да? <laughs> Те <laughs>
Будет качество, будет вкусно. Ну, но почему на красивых мужчин не посмотреть? Понятно, что все там замужем, у всех семьи, но почему на красивых мужчин не посмотреть? Ну, это же приятно? Приятно. Ну, почему?
Мгм, <laughs> бонус, мгм. Да, но вы бы согласились, что, а, да, то есть, к сожалению, а, во многих культурах, то есть, так принято, что мужчина мужчине как будто бы это норма а для женщины- нет.
М, наверно, наверно, есть стереотипы, я соглашусь.
То есть, я не говорю, что это правильно, это абсолютно, м, как бы это и проблема, что для мужчин это как будто бы нормализация, а для женщин как раз-таки нет.
Ну, у нас вообще щас, а, если в в вот в эту тему углубляться, а, мы сейчас, а, о маленечко другом говорим, но у нас очень зачастую почему там и кафе, и этот весь бизнес какой-то продажи очень много завязано на сексуальности, на сексе, даже везде это впихивают там, где пос собственно, это и не нужно по факту, есть такой момент, э, с
Вот, видите. Мгм. Да. Ага. Бывает, но, опять же, видите, что что приносит прыбыль прибыль? Как бы людям неважно, о чё о чём они, как бы, э, несут какую мысль, это уже всё встаёт на 2 план, а, да, то есть даже еда не важна, знаете, во многих этих заведениях, я сомневаюсь, что там вот прям какой-то высший, а, да, то есть, а, м, да, э, со сорт, э, кухни, тому подобное, то есть, это, скорее всего, тэ мгм.
Да, да, да, соглашусь. Да, да, это это 100 % не всегда так, да, когда очень высокая цена, и, значит, там что-то будет действительно невероятное. Это не всегда так.
Да. Понимаю. Ну, и при этом вот, предположим, да, т то есть, я, э, к примеру, э, любил ходить в кошачье кафе. Бывали в т таких, не слышали?
<chuckles> Интере нет, не была, кстати, нет.
Нет? Вот советую, как говорится, а, а, мужчин и женщин подальше, вот коты, а, и вообще животные, вот это моё. Вот это вот, знаете, там приходишь, они там спят.
А вас не смущает, что, допустим, ну, кошки везде присутствуют, это в з заведении много шерсти, нарушены гигиенические там какие-нибудь нормы, не так чисто. Вас это не смущает?
Мгм. Ага, вот, э, у у вас бывали когда-нибудь животные?
Да, у меня была кошка. Она щас со мной не живёт, правда, но
Мгм, вот. Но знаете, я не знаю, как это у вас, да, а, но у меня всегда, а, получается, мой кот, ну, линял, да. То есть его шерсть летала по всему дому, убирай, не убирай- неважно, оно всегда будет, и я прекрасно понимал, что шерсть у меня, как бы, будет в еде, да где угодно, то есть меня это сильно не волновало.
Да, да, у меня тоже кошка линяла. Да, да, было такое. <laughs> Ну, то есть, если в кафе приходите в такое, вы, в принципе, не будете об этом задумываться о ней. А, ну да, соглашусь с вами, да, здесь, наверное, если вы к этому готовы, то без проблем. Мне кажется, нет в этом проблем.
Мгм, должны осознавать, <chuckles> да. <chuckles> Мгм. Ой, слушайте, я вспомнил. Мне интересно, вот вы слышали про кафе, где орут там на посетителей, там, а, издеваются над ними, как говорится, вот такое. Нет? <chuckles> Хотели бы в таком побывать? <laughs> Да.
Нет, нет, не слышала, <chuckles> не слышала про такое. Нет. <laughs> Я вообще, в принципе, а, против вот этого, знаете, когда люди приходят в кафе и начинают какое-то недовольство официантам высказывать на ровном месте, у меня как-то вот это вот, я прям ес я такого не люблю и не представляю, если бы на меня еще в кафе орали, ну, знаете что-то.
Мгм. Да. <laughs> Ага, слушайте, а тут наоборот будет: вы приходите, и вам кидают на пол, предположим, а, это, да, то есть меню, и такие: "Ш э ж ну, что что сегодня вы будете?" А, да, то есть. <laughs> Да, <laughs> как говорится. <laughs>
Слушайте, я человек из постсоветского пространства, мне такие кафе не нужны, я в них уже была. <laughs> Когда в какой-нибудь там столовой придёшь и тебе вот так вот тарелку почти это, какая-нибудь женщина с боевым раскрасом тебе почти кидает её. <laughs> Я я пас. Мне кажется, такие кафе, знаете, кому нравятся? Мне кажется, людям, которые привыкли вот в этой, а, толерантной среде, все такие вежливые, культурные, им хочется какого-нибудь трэша, они пойдут в такое кафе. Я в своей жизни трэша повидала, <chuckles> спасибо, не надо. <chuckles> Нет, не хочу.
Н-да, да, да, разбивают там, мгм. <laughs> Понимаю, о чём вы, а вот кому-то нравится, мгм. Мгм. <laughs> Интересно, слушайте. Да. Вот-вот, видите, а, как говорится, как а, каждой нише найдётся какая-то аудитория. Вот, поэтому иногда и завышаются цены. Получается, я, а, что тут, как я понимаю, да, то есть, некоторые, а, кафе там тянут чем-то другим, да, то есть не меню, не еда их, а получается, вот эти, а, какие-то, я бы сказал, возможно, развлекательные услуги, бу э, будь там кошки и тому подобное. Мгм.
Да, да, да. Но у меня вот тут был пример: я посетила кафе, у нас не так далеко было кафе, а, где мы поехали за пловом. Ну и, ну, ну, плов, вроде бы, это же как Я не могу сказать, что это какое-то невероятное там блюдо, но есть в нём какая-то особенность в его изготовлении. Я, например, его готовить не умею, и муж всё время... Я уже даже з м, забросила эту попытку его готовить. Всё, я сказала, что я больше плов делать не буду. Ну, просто принципиально, зачем мне это надо, стресс этот весь и всё. Мы поехали в кафе вот это узбекской кухни. Ну, я, если честно, удивилась, когда мне плов Ну, вроде же там несложно это всё готовить, когда ты там родился с этим, там всю жизнь это умел делать, просто большими порциями делается это в казане. Но к я с помню у ся на родине, э, плов порцию купить- это не так дорого, но мы, когда здесь заехали и купили просто на обед, мы обалдели от цены, конечно. Мы не ожидали, что ценник будет высоким
Да. О интересно. Мгм. Согласен. Мгм. <laughs> Понимаю, да. Мгм. Мгм. Да. Ну. Понимаю. Слушайте, я вас прекрасно понимаю. Н-да, мгм.
так и плов оказался не таким вкусным, понимаете?
У меня была такая же ситуация, недавно я ходил в центральноазиатский, как раз-таки, а, какой-то ресторанчик, а, и, знаете, я смотрю просто, а, я путешествовал по Центральной Азии, я эти цены там прекрасно знаю. Конечно, сравнивать немножечко, а, м-да, то есть, неправильно, в плане цены-то разные на э, продукты, но всё равно.
Ага. Ну да, да, это торговый центр, там аренда другая, всё остальное.
Да, то есть, а, м, знаете, я такой смотрю: там плов, а, ну, получается, в такой тарелочке там 9 евро был. Я такой: "Вау!". Слушайте, был неплохой плов, но всё равно я думал: "Ничего себе бизнес".
<chuckles> Ну да. Но по факту вы же можете задумываться еще о том, смотрите, ингредиенты, да, которые добавлены: что там рис, мясо, морковка, лук. По факту надо в правильной пропорции это всё положить, э, там, да. Понятно, нельзя так, наверно, говорить, что это, э, так легко, но как будто бы по ингредиентам это не такое дорогое блюдо. Вот, мне кажется, важно еще ингредиенты, согласитесь, когда мы оцениваем.
Мгм. Да. Ну, конечно. Мгм. Ой, не говорите. Я вот, э, недавно смотрел, получается, знаете, это, наверное, 2 стороны одной монеты, то, что, м, как, а, распределяют цены, получается, сами эти, а, бизнес а, рабочие, да, то есть тех, у кого этот бизнес имеется, да, владельцы. И там женщина, она, а, поэтапно она всё описывает, да, то есть, вот за это я плачу столько, за это плачу я столько, да, то есть, предположим, а, за всё вот это выходит, а, вот столько-то евро, я там на накладываю, получается, 10 или 15 % для себя, для, то есть для выгоды, получается, выручки, а. Вот, мне кажется, это интересно, знаете, если бы, вот, в будущем было так, что, вот, ты видишь, за что ты платишь. <laughs> Я прям Мгм.
Что интересно? Ага, ага, да, и каким же образом? Ага. Мгм. Мгм. Ну да, да. Слушайте, ну, это, видите, это такой бизнес, знаете, это не перепродажа, да, когда ты купил и перепродал просто. Там очень много завязано процессов. Я поэтому про себя, знаете, вот думаю, что я никогда бы в такой бизнес не ввязалась, как вот кафе. Мне кажется, это настолько сложно, это настолько тяжело. И поэтому здесь, видимо, за счет того, и это н с одной стороны, это и прибыльно, насколько кафе у нас везде пооткрыто, да. Я, с другой стороны, думаю, что, ну, вариант нам такой искать, нам оптимальный, да, по цене, цена-качество, например, пробовать, к сожалению.
Ну да. Согласен, тяжело. Мгм. Ну да. Нелегко, это точно. Мгм. Но вот главное, чтобы, знаете, было много разных, а, получается, ресторанов, и не было какой-то монополии. Знаете, зачастую проблема в том, что всё принадлежит одним и тем же людям, или есть какой-то там, а, условно договорённые цены, а, и все на эти там идут по тому.
Ой, у нас прям вообще ассортимент любой, я вот наблюдаю всё всёш всё, что лю только хочешь. Единственное, что мне во всём этом не нравится,- это, м, эти, чаевые. <chuckles> Ой, спасибо за ваш опыт, очень было интересно.
Ну, вообще, да. Мгм. <chuckles> Это бывает. Ну, вам большое спасибо, да и <chuckles>
Насущный такой вопрос. До свидания.